А расскажи, какие мультфильмы ты смотрела взахлеб в детстве?
Ты знаешь, я вот помню, когда я была маленькая, мое детство пришлось на 90-е, да, <laughs> как бы. Э, тогда вот, уже, э, начались вот эти, э, "Чип и Дейл спешат на помощь". И
Ага. А, то есть в п пошла американская культура.
М-да, и я помню, ну, тогда у нас, конечно же, не было какого-то выбора, наверно, как сейчас. Вот я могу включить ребенку то, что он хочет или то, что я хочу, да? Вот как-то, какое-то, что-то развивающее, обычно, <chuckles> любят родители, да? Как-то, вот это всё, э, совместить, да, приятное с полезным. А тогда нет. Тогда вот, я помню, у нас был, э, черно-белый телевизор, "Весна" назывался. И вот, ой
Ага. Ага. Слушай, мне кажется, он у всех был тогда. <chuckles>
Нет, я помню, у некоторых был уже цветной. А у нас еще ну, вот тоже тоже советский, но цветной. Конечно, там такие цвета были очень плохие, но, тем не менее, цветной. А вот у нас был
А, ага. Ну да, да.